À, bởi vì
À, về, à, tài chính.
Ừm, về tài chính.
Ờ, tài chính công việc ấy. Ấy, thì nó phải, ờm, ổn định. Ấy, và ờ, và có thể lo được cho bản thân, lo được cho, ơm, ờ, ơm, kiểu, nó không hẳn là lo được cho vợ con đâu nhá, nhưng mà nó phải thoải mái, kiểu như vậy.
Ừm. Ờ, có nghĩa là không có sống mà hà khắc quá cũng không có, gọi là, khổ quá, đúng hông?
Đúng rồi, đấy, ờ, cái đấy nó dường như là nó rất quan trọng dẫn đến cái cái cái, ơm, hạnh phúc ở sau này v của gia đình luôn đấy.
Ờ. Ừm, vậy thì bạn nghĩ rằng là cái cái cái tiêu chí của bạn là phải biết kiếm tiền, phải có khả năng kiếm tiền của một người đàn ông?
Ừm. Đúng, ờ, thì dường như ai cũng cần phải có cái đấy rồi. Ấy, ờ, cái thứ hai nữa là chắc là mình nghĩ là nó phải, à, phù hợp với mình ấy.
Ừm. Ừm. Phù hợp hả? Là tính cách á?
Cái phù hợp với mình đúng rồi, ví dụ như là mình nói chuyện, đúng không, nó phải, à, kiểu, à, đồng điệu với nhau này, và cùng chung lý tưởng sống.
Ừm. Ờ. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Vậy thì có nghĩa là theo bạn thì là bạn sẽ sắp xếp cái tiêu chí đầu tiên và ưu tiên nhất của bạn là về tài chính, là có khả năng tạo ra được nhiều tiền, đúng hông? Sau đó là phải phù hợp với tính cách của mình.
Thì ờ, đấy. Đúng. Ừm, ừm, ừm, đấy. Đúng, ờ, chuẩn luôn đấy. <laughs>
Rồi, vậy thì lỡ đi bây giờ mình đặt có một câu hỏi như thế này, lỡ nha, có một cái bạn là bạn đó có khả năng tạo ra tiền cực kỳ tốt luôn nhưng mà nói chuyện lại có thể là hơi vô duyên một xíu, ờ, này này kia một xíu, vậy thì lúc đó á, cái tiêu chí nào của bạn sẽ mạnh hơn? Hoặc là có một cái người tính cách cực kỳ tốt luôn, có nghĩa là cực kỳ dịu dàng, cực kỳ biết chăm sóc gia đình luôn, nhưng mà kiếm tiền lại không có tốt h lắm, đó, thì lúc đó của bạn thì bạn nghĩ là bạn sẽ chọn bên nào?
À. Ồ. <laughs> Ờ. À. Ừm. Ờ. Mình không chọn bên nào cả. <laughs> Tại sao mình phải chọn, ờ, 1 trong 2 người đấy? Trong khi còn rất nhiều người khác mà? <laughs>
Tại sao? <laughs> Tại sao lại không chọn bên nào? Hông, có nghĩa là mình đặt câu hỏi là tiêu chí có nghĩa là mình bạn sẽ đặt ra cái tiêu chí nào để mà bạn chọn, đó, bên tiêu chí nào lớn hơn?
À. Ừm. Thực ra là, mình nghĩ ấy ừm, ừm. Ôi, ra thì ừ, chủ yếu là là là nó, ưm, xuất phát, ờ, nếu nếu mà cái trường hợp đấy mà nó xuất phát từ ở trong của người đấy ra ấy, thì chắc là mình sẽ không chọn cái người vô duyên đấy.
Ừm, thì sao? Ồ, nhưng mà nhưng mà, giống như hồi nãy bạn nói, thì là cái việc mà kiếm tiền thì nó lại hơn cái việc tính cách, thì tại sao bây giờ cái bạn kiếm tiền nói như vậy thì bạn lại hông chọn?
Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, thì, ờ, mình nghĩ là, ờ, kiếm tiền thì, ờ, mê tiền ừm, mê tiền là phải cảm thấy nó phải, ờ, đủ

Không không phải quá thế nên là, ờ, càng người thì cái người, à, đấy, cái người mà mình, ờ, chọn đấy mà, ờ, tài chính thì đương nhiên là người ta vẫn bình thường đi, hoặc là nếu mà nghèo quá nhá, nếu mà nghèo quá, cái người đấy nghèo, mà người ta không có ý chí làm ăn chẳng hạn, thì thôi mình chọn cái người vô duyên. <chuckles>
Ừm Ồ. Ừm. Thì sao? Thì sao? Ừm. <laughs> Ờ, ờ, thì nhưng mà lỡ trong cái trường hợp là tính cách họ m có cái cái chí hướng làm ăn, thì mình sẽ chọn cái người, ờ, mặc dù là không có khả năng làm ra tiền nhiều nhưng mà hợp tính cách, đúng hông nè?
Ờ, <chuckles> khó quá, cái đấy thì khó với mình quá, mình cũng thôi mình ở giá, mình không lấy đâu. <laughs>
Rồi. <laughs> Vậy thì hông bạn ơi, bây giờ là một câu hỏi khác đi, còn một câu hỏi khác nó mở hơn, nó dễ hơn đi. Vậy thì đâu là một cái tiêu chí rằng là bắt buộc phải có, còn đâu là một cái tiêu chí mà thôi mình có có cũng được, hông có cũng hông sao, mà có thể linh hoạt, nhưng mà có thì tốt?
Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Bắt buộc phải có à? Ừm. Nó phải là về, à, tính cách.
Đúng, bắt buộc luôn. À, là về t tính cách.
Ừm. Phẩm chất, tính cách của người đấy.
Tại sao? Tại sao? Đối với bạn thì tại sao?
Ờ, chắc là, ừm, bây giờ mình thấy là ở trên mạng xã hội ấy, nó cứ có mấy cái, kiểu, mà, ờm, cặp, ờ, bồ xong rồi lại, à, à, chém giết nhau ấy, uầy, mình sợ lắm! Ờ. <chuckles>
Ờ, có nghĩa là chọn cái người mà họ có học thức nè, chọn cái người mà họ có phẩm chất tốt một tí, đúng hông?
Đấy, ờ, chuẩn luôn. Chứ ví dụ nhá, cái người đấy mà nó người ta không có phẩm chất này và, ờ, kiểu, người ta không nhượng bộ, ừm, đối phương ấy, à, cả lúc cãi nhau nhá, cứ cãi qua cãi lại xong rồi, ờ, không có ai nhịn ai thì cái này nó không được lâu dài ấy.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, mình mình cực kỳ đồng ý với cái ý kiến này. Nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên thì bạn lại trả lời là cái việc kiếm tiền thì lại bạn chọn là cái tiêu chí nó nó nhiều nhất, nhưng mà bây giờ thì bạn đổi qua thành tính cách. Thì bạn nghĩ rằng là liệu tính cách nó có phải là cái tiêu chí, ờ, tốt nhất mà bạn tìm kiếm ở một người hông hay là, ờ, vẫn là kiếm tiền?
Ừm. Đấy. Ừm. Đây nhá, mình ví dụ tại vì sao mà mình chọn cái tiêu chí tài chính. Đấy chính là khi mà cưới vào ấy, nó không như là lúc yêu nữa, và nó phải nó phải, ờm, có nhiều cái ảnh hưởng ấy. Ví dụ như cái người đối phương của mình, người ta kiếm được nhiều tiền, nhưng mà phẩm chất người ta không tốt và người ta đi cặp bồ chẳng hạn, thôi mình nh mình nhắm mắt cho qua nha. Ý là <laughs>
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ờ. Ừm. <laughs> Tại sao? Không. <laughs> Nè, tại sao? A, t tự nhiên bây giờ kiếm có nhiều tiền đó, rồi rồi tự nhiên lỡ ra ngoài có những cái mối quan hệ nó không đúng đắn lắm rồi, nên nhắm mắt cho qua luôn?
<chuckles> Ờ. <laughs> Tại vì bạn biết sao không? Người ta có cái câu là phụ nữ ấy, sẽ có 3 tiêu chuẩn với đàn ông là về tài chính.
Ừm. Rồi.